Oye, fíjate que a veces entre tanto trabajo y el estrés del día a día, siento que que me pierdo, como que me paso muchas horas trabajando y de repente, no sé, es es raro porque bueno, te pongo un poco en contexto. Yo vivo fuera de mi país de origen. Entonces, mi trabajo, pues, es en en otro idioma totalmente. Entonces, a veces se dice, ¿no?, que cuando uno está, eh, hablando en otro idioma, pues, hasta parecieras casi, casi como otra persona ¿no?, porque tu entonación, em, eh, no sé, la voz cambia incluso, ¿no? Entonces, a veces no sé como que yo siento que se me queda mucho, como que, pues, de mi trabajo ¿no?, el estar pensando en el otro idioma y que me me comunico en el otro idioma, eh, y como que al estar en un, digamos, en un ambiente laboral, pues, es muy es sí, es internacional, pero, pues, también, eh, son muchos, eh, muchas personas, bueno, son de de habla alemana. Entonces, siempre están como que pues, su forma de ser son más como, digamos centrados, más enfocados, lo cual está muy bien, pero a veces digo, bueno, yo vengo de un país como que más cálido, ¿no?, México es como para mí mi país de origen. Pues, es como que también, eh, en cuanto al trabajo, sí, ¿no?, uno tiene también que tener sus reglas y demás, pero no sé, a veces me pasa que, por ejemplo, cuando ya me me deslindo de mi trabajo y que ya estoy como que en mis actividades, digamos en mi vida personal hay muchas veces hay muchos como que veces que se me quedan marcadas las cosas que me pongo a pensar en mi trabajo y no solo en el trabajo, sino como que todo estoy en mi en mi día en alemán que digo empiezo a pensar sólo en en en alemán, pero siento que que ya no soy yo, a veces, o sea, como que digo, no, la la persona que soy en mi idioma nativo es más espontánea, ¿no?, digamos y no tan tan sistemática y y como, pues, en el trabajo sí es mucho así, eh, como de de sí ser sí ser creativo y demás, pero también tienes un sistema y demás. Entonces, a veces siento que justo tengo esas como, eh, pues, limitaciones. Entonces, no sé si me puedas ayudar a ver cómo puedo separar justo mi identidad personal de de mi trabajo sin que yo me pierda.
Okey, okey. Por favor. <laughs> Entiendo, sí. Entiendo. Okey. Okey, okey. Okey. Limitaciones, ¿no? Okey. Oye, muchas gracias por compartirme este problema. Eh, te agradezco mucho, y lo valoro mucho. Creo que lo que estás pasando es algo que le pasa a muchísima gente, y cada vez más. El el hecho de emigrar de tu país, buscando un mejor futuro, una mejor economía, una mejor estabilidad. Es algo muy difícil, porque aunque lo hagas, eh, de la manera cómoda, y y con una manera
Ujú.
pues un poquito más profesional, por así decir, sigues estando emigrando. Entonces, entiendo lo que pasas. Y y mira, yo estoy seguro, que de esta charla vas a sacar o algo positivo, un consejo, una recomendación, que te ayude a sentirte mejor. Em, me gustaría preguntarte, para entenderte un poquito más y entender tu contexto un poquito más. Háblame un poquito de cómo eres, fuera de tu trabajo. Ya entendí que en tu trabajo a veces, pues, hay normas diferentes. La cultura es diferente, y y a veces te tienes que alinear mucho, a a lo que te pide la empresa, tu grupo. Pero, ¿cómo eres tú, fuera de esta área de trabajo, viviendo fuera de tu país de origen?
Claro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, eh, como te mencionaba en mi trabajo, sí soy como muy racional, sobre todo, pues en cuanto a tengo que pensar muy bien antes lo que voy a decir, pues precisamente porque no es mi idioma, ¿no?, o sea, a veces si es como que okey, quiero decir esto, ¿cómo lo voy a decir? Entonces, fuera de mi trabajo, sí soy, eh, más espontánea, eh, siento que al final, pues no tanto solo por el idioma, porque en sí también puedo ser muy espontánea con con el otro idioma, con el alemán, pero, am, a veces sí siento como que, eh, pues sí, como que esa parte muy racional se queda, ¿no?, o inclusive, pues si si estoy también con personas que que no son precisamente de de que estén hablando en alemán, sino que estamos hablando en, no sé, ni en mi idioma, por ejemplo, en español. Ahí sí siento que todavía soy más espontánea, que soy como, eh, más más, digamos, hasta carismática, ¿no?, o sea, hay como de estos memes, ¿no?, que dicen de: "Si tú supieras todo lo que yo puedo decir en mi idioma natural en el es nativo", ¿no?, casi, casi y sí, así me de hecho, sí siento que me identifico mucho, pues porque hay veces en que incluso el el humor cambia, ¿no?, eh, si yo trato de hacer estas bromas que a lo mejor en mi idioma se dan muy fácil, se entienden muy fácil, incluso solo por el contexto, eh, pues es fenomenal, ¿no?, pero siento que a veces eso no no lo puedo hacer en en este idioma también, ¿no? O sea, porque no es el mismo tipo de humor y no lo entenderían.
Okey Claro. Okey, okey. <laughs> Okey, entiendo. Mm, claro. Entiendo el, e es que es muchas cosas ¿no? El significado, el contexto, el el incluso si el el la forma de decir las palabras es muy diferente. Entonces, entiendo un poquito más lo que me dices. Entonces, creo que tu preocupación no es tanto como que tu tu forma de ser fuera del trabajo, sino que es en el trabajo, ¿verdad? O sea, ahí es donde te te cuadras un poquito más y donde cambias un poquito más. Entonces, te ¿eres como de esas personas que les cuesta mucho desconectar la vida laboral de la vida personal? O sea, ¿te cuesta? ¿Crees que a veces como que decir, bueno, ya acabó el trabajo, ahora voy a ser yo, o crees que sí sí es fácil?
Ujú. Pues, fíjate que depende mucho, como que del día. A veces sí me pasa que cuando tengo 1 día pesado en en mi trabajo, eh, siento que sí es como mucho de se me queda en la mente, ¿no? Y a tal grado que te digo que a veces termino pensando las cosas como muy muy como si sería yo en el trabajo, muy irracional, muy en este idioma ¿no? Inclusive así como que, ah, sí, estoy pensando y no lo hago, lo hago intencionalmente, eh, pero sí a veces noto que en mi vida privada podría afectar porque me ha pasado que de repente, después de de salir de trabajar, si me reúno con alguien, yo todavía sigo como que muy enfocada en en el trabajo, como que pensando todavía en cosas del trabajo, y y sí, me tardo un poco en en desconectar. Si es un día pesado, ahí sí necesito como inclusive un pequeño respiro, digamos, para mí, para que pueda yo procesar mi día y ya después, poco a poco, pueda ir a lo mejor regresando a a mí, a a a a mí yo de de la vida privada y y, pues, que no me afecte, ¿no? Pero a veces sí siento que me cuesta trabajo.
Okey. Sí, claro. Ajá, sí. Okey, entiendo, entiendo. Oye, y por último, en en las relaciones sociales, ¿cómo te va? Eh, ¿cómo te llevas con tus compañeros en el trabajo? ¿Hay algo algún otro compañero latino? Porque eso también ayuda mucho. Que la típica que tú estás trabajando, y estás en tu rol, pero ya cuando se acerca alguien que tiene tu contexto, o en este caso, tu idioma, hasta sientes un respiro, ¿no? Entonces, ya Eh, ¿tienes algún, como que, compañero que pase lo mismo? ¿O tienes algún compañero, fuera de tu trabajo, que pase por lo mismo? Eh, ¿cómo estás rodeada, socialmente, en este aspecto?
Bueno, un compañero, como tal, latino, no, no tengo. Entonces, pues sí, son todos como que de de otra otros idiomas, ¿no? Eh, no hay uno, que como que tengamos en común el idioma. Entonces, no es tan tan sencillo, digamos. Hay de otros idiomas que, pues, bueno, la forma de comunicarnos, muchas veces es también en inglés. Y y pues bueno, está bien, también, ¿no? Pero aun así, como que alguien que tenga, eh, esta esta disposición, de de hablar en español, no. Tengo algunos clientes Por ejemplo, cuando eh, puedo hablar con ellos, que sí son, en en clientes en español, pero bueno, no dejan de ser, como clientes. No es como tal que estén en mi trabajo, eh, justamente, ¿no? Entonces, pues, es diferente al desenvolverse. Sin embargo, creo que todos son muy respetuosos. Pero sí, eh, pues no con todos hemos logrado, como digamos, em, desaparecer esa línea, ¿no? Siempre tienen muchos, como su línea bien marcada de trabajo. Hay otros con los que nos eh, bueno, yo personalmente, me he integrado mejor, que incluso hemos podido salir. Eh, hacer algo fuera del trabajo, digamos. Pero sí, siempre hay también, en en la mayoría de los casos, como que una línea, digamos, de bueno, es trabajo, y ya, ¿no? Y ya después, lo que pase si nos reunimos muchas veces, afuera y demás, pues también es por trabajo. No simboliza que sea como: "Ay, vamos a hacer un plan de de de trabaja bueno, de compañeros que se volvieron amigos", no. Eso, a al menos aquí, no me ha pasado. Y pues, por eso también, siento que a veces es un poquito complicado, entre Em, pues sí, quitarme esa e esa persona, de de ser trabajadora y de de estar en este idioma, y como todo más sistemático. Ah, y luego pasar a mi faceta de mi vida privada.
Okey. Sí, sí. Okey, okey. Okey, entiendo. Sí, mira, mm, en primera, muchas gracias por compartirme tus sentimientos y lo que te está pasando. Creo que ya te entendí un poquito mejor y tengo un par de recomendaciones para ver si te pueden ayudar, ¿te gustaría? Eh, mira, <chuckles> sí.
Sí, por favor, ¿puedes decirme alguna recomendación?
Sí, claro. Mira, eh, está muy válido que quieras hacer tu mejor desempeño en el trabajo. Entiendo que no todas las empresas son iguales, y no todos los trabajos. Tienes esta posibilidad de mostrar quién eres. Pero mientras tú tengas muy identificados los valores y que tienes que importan para ti y quién eres. Puedes seguir haciéndolo en tu propio ser, por ejemplo, eh, sí les puedes enseñar un poquito de tu cultura, alguna que otra palabra, alguna que otra festividad que tú que tú a este tengas o o alguna algo contemporáneo de lo que esté pasando en ese momento puedes hacer, pues, eh, señalarlo. También creo que es muy importante que sí sigas haciendo como que, este, tratar de separar mucho tu trabajo de tu de tu vida social, eh, pues trata de desconectarte. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que a veces no se permite tanto, pero yo creo que un hobby, alguna rutina, algún pasatiempo fuera de tu trabajo te ayudaría muchísimo. Hay muchas comunidades ya de latinos en todos lados. Eh, creo que ya ya las redes sociales y y y todo el internet ayuda a conectarse. Entonces, creo que que es muy necesario que tengas estos momentos para ti, para ser tú, yo misma y no te lo guardes. Eh, tienes que estar muy contenta y tienes que tener muy presente quién eres. Tus raíces son hermosas y todos tienen una identidad, así que trata de conservar la tuya y explótala muchísimo si puedes y, uh, en este caso, que tienes más facilidad de hacerlo fuera del trabajo, ¿qué te parece?
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Oye, pues muchísimas gracias por los consejos. La verdad es que me parecen todos increíbles y definitivamente los voy a aplicar. Eso de buscar también algo, pues más fuera del trabajo me parece fenomenal. Muchas gracias por los consejos y por escucharme.
Adiós.